Eto naman po ako medyo nilalamig naman po ako ngayon dahil, malamig po yung sa kwarto namin dahil kaka-ulan lang po, eh.
<chuckles> Sana all. Ah. Ah, dito mainit pa rin sa amin. Ah, yo kahit papaano okey lang.
<laughs> Ayan. Pero oo. 'Di ba kahit papano nakakapag-relax naman po tayo dahil, um, ano nagawa na natin yung mga gawain natin. <chuckles> Natapos na, pero kuwentuhan po tayo 'no, tungkol naman po 'to sa ano, sa privacy, kasi 'di ba po ngayon usong-uso na yung mga gadgets, 'di ba? Paano niyo po kaya nakikita yung teknolohiya na nakaka-apekto sa privacy natin?
Mm. Tama, tama. Mm. Sige-sige. Hmm. Oo oo. Malaki ang epekto niya 'no kasi, ah, umpisahan na lang natin sabihin mo na yung pinaka-basic yung Facebook 'no, social media. So, kung minsan, kasi, sa sobrang excitement natin, meron tayong na-attain na isang bagay o nagawa, nabili, matagal na nating pangarap, 'no? Pino-post natin.
Mm. Oo. Opo. Mm.
So dun palang isang paraan yun para nawawalan tayo ng privacy kasi nakikita na ng mga tao
Opo, totoo yan.
yung mga ginagawa mo sa araw-araw, 'no? Kung minsan tayo rin yung may gawa, eh.
Mm. Oo nga po, totoo yan.
'No? Ninyo. Kahit mhm, kahit sabihin mong i i ang intensyon mo lang ay natuwa ka lang in-upload mo lang yung picture ng binili mong gamit o kung ano man. Eh, kaya lang, minsan 'pag na-bash ka, sabihin may "Mayabang naman nito, bumili lang ng ganito" 'di ba? Oh, so pa parang naano na yung privacy mo nun. Eh eh, pinost mo kasi, eh. 'Di ba? Sana hindi mo pinost in the first place. Hmm.
Mm. Oo. Mm. Oo nga. Dapat handa ka, handa ka sa mga sasabihin din ng iba kasi ikaw naman din ang nag-share, 'di ba?
Parang gano'n. Oo, ikaw a ano sa 'yo? An anong take mo ron?